Tama, lalo na 'yong alam mo 'yong sinasabing mga napolitika, gano'n.
Mhm, ikaw ba? Oo, oo.
Talagang nangyayari 'yon.
Mm. Ikaw ba, sa tingin mo?
Eh, 'di involved do'n mga boss, ay, sorry. Anong question mo?
Ikaw ba sa tingin mo 'yong mga gano'n, 'yong anong puwedeng gawin ng kumpanya, 'di ba, para sa, ano, mabawasan 'yong gano'ng problema sa workplace?
Ayun nga. Sa previous company kasi namin mayro'n 'yong tinatawag na FGD. Hindi ko alam kung ano 'yong ano, no'ng ano na yun, parang magmi-meet yung mga empleyad oo, 'yon, mga empleyado 'tas yung mga boss, 'tsaka 'yong HR. 'Tas do'n nila ipaparating 'yong mga hinaing ng mga empleyado. 'Tas ito 'yong explanation ng mga boss. 'Tas parang si HR siya 'yong nagmamasid siya yung mag-aano, namamagitan, gano'n. Tama ba? Gano'n ba yun?
Focus group discussion. Mhm, mm. Oo. Oo, may gusto akong oo, may gusto akong itanong sa 'yo kasi curious ako dito, eh. Ano ba, sa tingin mo ba 'yong HR, eh, kakampi ng mga empleyado o kakampi ng mga <laughs> ng kompanya?
Hmm. Sige. Ka sa tingin mo kakampi ng kompanya. <laughs> Totoo ba?
<laughs> Ah, no comment. <laughs>
Ah, mukhang totoo siyempre kasi pero, ano, eh, ang nag-hire sa kanila company, 'di ba?
Eh, ano 'yan, balance 'yan siyempre, 'di ba? Hmm, balance naman 'yon, mhm. Sabi. <laughs>
Balance ba? Talaga? Hmm, walang bias? <laughs>
'Di, pero mas
Baka mayro'n, may kinikilingan, siyempre boss mo 'yong ano, eh. Pero is na napag-usapan din namin 'yon, 'yong time na nag-FGD 'yong mga kasama ko before. Sabi nila na, ano, yung HR, ano lang 'yan, kunwari kakampi kakampi ng empleyado. Pero ang totoo naka-side 'yan sa mga boss talaga.
Mm. Mm, anong sabi nila? Mm. Alam mo may supervisor ako noon doon sa dati kong kumpanya. Sabi niya sa akin kasi nagkaroon ng problema 'yong o 'yong client pati 'yong mga empleyado namin no'n. Sabi niya sa akin oo, sabi niya sa akin kailangan natin sundin kung anong sinasabi ni client. Kasi sila 'yong nagpapasweldo sa atin.
Mm. Oo, parang gano'n sa 'min. Hmm, 'di ba? Kaya nga, oh, 'di ba?
Mhm, mhm.

Sang-ayon talaga ako diyan, 'no.
Mhm, mm. Ikaw pan mm, sige.
Meron kasi kaming ka ka-team na gano'n na, ang galing niya, talagang ano siya, 'yong detail-oriented, ma-ano talaga yung mata niya sa mga details. So, ano niya, talagang alam niya, magaling siya sa mga gano'n. So, parang minsan nagsasalita ng ganito-ganyan. Pero alam 'yong isang TL nga namin nagsabi na kung sabi ko, "TL puwede din ba akong mag-apply na maging TL?", sabi niya, "Kung kaya mo i-handle ang isang daang gano'n", yung tao daw na 'yon, puwede na raw ako maging kumbaga siya yung ginawang standard. <laughs>
Mm. Mm. Oo. Mm. Hmm, okey. Mm. <laughs> Oo. <chuckles> Oo, oo, pero may mga tao kasi na, lalo na mahirap 'yon, 'pag alam nilang magaling sila. Parang oo, pu hmm, lumalaki yung ulo kasi, ah, "Magaling ako eh", 'di ba, gano'n. Mhm.
Oo, bakit sa ulo. Mm. Kaya nga.
Ayun, eh, paano naman mo naman hinaharap yung ano o nilalampasan yung mga nakakainis na sitwasyon na 'yon?
Hay, naku. Ayun, so, kung papatulan mo kasi, 'di ba, wala namang mangyayari. Eh, 'di ano na lang, focus ka na lang sa ginagawa mo, sa mga bagay na nakakapaglibang sa'yo, nakakapagpasaya sa'yo, gano'n na lang ginagawa ko.
Totoo. Totoo 'yon. Mm. Mm. Mm, totoo. Sa akin din, 'no, parang focus ka na lang kung ano yung kailangan mong gawin sa trabaho, 'di ba? Kahit pa nakakainis yung mga nak kasi iba-ibang tao yung makasalamuha mo pag HR ka eh. So, iba't iba din yung personality, araw-araw binabantaan kang ipapa-DOLE, ganyan. <laughs> So, lo eh, oh, gano'n sabi ko, "Sige, samahan pa kita sa DOLE", kasi alam ko, hindi naman niya gagawin 'yon eh. Kasi alam ko naman na
Tama. Kaya nga. <laughs> Naku po. <laughs> Hmm, hmm. Out of frustration lang niya 'yon, siguro.
Oo, out of galit lang 'yon, 'di ba? So, 'yon talagang everyday
<laughs> Ah, personal kayong kinakausap?
Mm. Oo, na ilang beses na rin akong inaway ng ano, ng mga employee, 'di ba. Maraming beses na rin mhm, may may ka naranasan pa ako, as- ano nagkuwento na ako 'no- may naranasan pa ako as HR pumunta ako sa kulungan. Oo, kasi oo, kasi yung, hawak ko no'n na project, ano sila puro sila sa telco. Tapos nahuli sila na nagnanakaw ng wire.
Hmm, gano'n. Mm. Weh! Talaga? Hmm.